Ja.
Dann, ähm, ist das schon 'n bisschen anders. Weißt du?
Ja.
<laughs> Bei
Okay. Ja, ja natürlich. Also, wenn wir jetzt Unmengen von Geld reden und wünsch Die die Zähne zusammen, ne?
Genau, genau. Ja. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich jetzt so überlege, okay, natürlich Mindset ist, äh: „Zum Glück habe ich 'n Job. Danke, dass ich arbeite“, ne? Und wenn meine Chefin jetzt die ganze Zeit, äh, auf mir rumreiten würde oder mich so was fragen würde, dann würde ich ihr mal sagen: „Hören Sie mal, äh, ich mache meinen Job und ich mache ihn gut und nerv nicht.“
<laughs> Hm, ja.

M ja und nerv mich einfach und lass mich arbeiten. So, wenn du Zweifel an mir hast, dann kannst du dir jemand anderen suchen.
Na ja, gut, das habe ich ihm dann auch gesagt, äh, äh, nachdem ich 'n anderen Job gefunden habe, weil das das konnte ja so nicht weitergehen. Ähm, aber, ja, das ist hier schon 'n bisschen brutaler in der in der Arbeitswelt hier. Ähm, meine Mutter sagt immer: „Hier ist es sozial nicht ausgewogen.“ Und ich sage: „Oh Mann, kannst du kannst du da nicht mal den Mund halten?“ Also, das sozial ausgewogen, das ist so so typisch deutsch, weißt du?
<snorts> Ja. Ja. Ja, ich ich würde mal eher sagen, das ist halt einfach, ähm, nicht, äh also, ich finde halt ein finde auch diese Aussage mit „ich bin dein Boss” oder „ich bin dein Chef” falsch. Ja, du und ich respektiere dich und ich mache meine Arbeit gut. Ich mache sie für die Firma, auch Geld. So, das ist halt einfach das ist wenn ich Arbeit überall schwarze Schafe haben im im Unternehmen
Ja.
Ne, also, so so denke ich. Meinen Vorgesetzten, CEO und uns. Er ist da, um uns das Hand da drüber zu halten. Er muss führen. Und wenn der Sch wenn der Kopf am Fisch stinkt
Ja klar.
ne dann stinkt es bis hinten durch. Ähm flache Hierarchie.
Ja, das stimmt. Aber weißt du, ich habe lange Jahre, äh, äh, Leute geführt, und da sind immer 'n paar, die denken d die sich die dich herausfordern und sagen: „Ja, warum bist du denn der Chef? Okay, ich weiß Sachen besser.“ Und, äh, äh, die sind immer suchen immer nach'm Fehler. Und da muss man dann auch mal den, äh, Fuß runtermachen und sagen: „So nicht.“ Und zum Beispiel, ich erinnere mich noch a mal an eine an ein Meeting, wo s Raum voller Leute, und da sagt der Kerl wieder zu mir, ähm: „Das war keine gute Entscheidung.“
Viel mehr als Mhm. Mhm. Ja.
Und da habe ich zu ihm gesagt: „Who died and made you boss?“ Weißt du, da muss man das ist 'n bisschen bisschen hart, aber da muss man seine Au Autorität auch mal zeigen und sagen, ähm: „So weit und nicht weiter“, weißt du? Und vielleicht
Mhm.